'No, sang-ayon ako dun sa sinabi mo at mga punto mo 'no. Grabe yung dedikasyon din ng mga taong na nakikita natin 'no. Grabe yung adbokasiya nila na pangalagaan ang kalikasan, at makikita mo talaga yun sa gawa nila, eh, dahil hindi lamang yan pagpang pagpapanggap or natatapos lang sa salita kung hindi nakikita rin talaga sa gawa, 'di ba?
Salamat, mm. Oo. Mm. Totoo, mm. Oo. Tama, oo. Oo, alam mo gustong-gusto ko yung sinabi mo nabanggit mong adbokasiya, dapat bawat isa satin, bawat isa sa mamamayan ng, ah, Pilipinas magkaroon ng adbokasiya, para magsimula ng isang maliit na hakbang sa pangangalaga ng kalikasan, hindi ba?

Sige lang. So, dito kasi samin, ah, maraming mga damuhan. So, kahit papaano, pwede mong pagtaniman 'no. So yun 'no, kahit unti-unti, ah, lilinisin mo, tatanggalin mo ang damo, makakapagtanim ka ng mga iba't-ibang pananim, dahil mara malawak ang lu lupa dito samin. So, kahit papaano yun 'no makakatulong siya.
Ayun. Ano ang mga simpleng gawain o anong mga simpleng gawin mo sa bahay na nakakatulong para mapangalagaan ang kalikasan? Mhm. Ay, okey. Mhm. Mm. Nakakatuwa. Ah, okey. Mm.